Hello, kamusta?
Hello. Hello po, okey lang po ako, kayo po kumusta?
Hoy, salamat sa pagtatanong mo at masaya ako nagkausap tayong muli, ikaw kamusta ka ba?
Eto, ay medyo naistress ako, eh, kaya gusto ko lang yun napatawag ako sayo kasi mas gusto lang akong itanong. Hihingi ako ng tips. Oo, paano mo hinaharap ang takot at stress sa araw-araw?
Ano ba? Ah, naku, ah, masasabi ko hindi naman ako talagang bihasa, no, pagdating sa, ah, sa sa pag handle ng stress or takot. Oo, sa araw-araw or stress na lang kumbaga pero kasi ako may mga ilan akong napagdaanan na na siguro pwede kong ma-share sayo katulad ng trabaho 'pag stress ako sa trabaho parang nagte-take ako ng break, nagte-take ako ng break, ah, lumalabas ako kasi work at home ako, lumalabas ako. Ah, kumbaga nagpapahangin ako, umiinom ako ng kape at tapos balik ulit. Kumbaga yun yung pang-ano, ko sa stress, ah, diba? pero, ah, min ah, meron din akong ginagawang hobby like pag exercise 30 minutes a day, walking, ah, sa malapit na parke siguro isa to sa malaking anti-stress na nagagawa ko, ikaw ba?
Opo? Takot. Ah, sige. Sige, sige. Ah. Oo. Oo. Oo, kasi malapit ka sa park eh, 'no, maganda nga yan, ako naman kung na-i-stress ako or natatakot yung ginagawa ko lang siguro pam para mawala yun is, ah, mahilig kasi ako sa arts.
Mhm. Oy, nice, mhm.
Ah, kaya mam ang madali kong gawin, pwede yung nagsusulat ako ganyan, calligraphy. Ah, oo, kasi 'di ba nagkakaroon ako ng outlet kahit paano 'no, para mapaspas yung mga kay kaysa 'di ba malungkot ako or ano magawa ko siya ng isang magandang art, ganyan or minsan din yung nagdo-drawing din po. Yung kahit ano, kahit nga diba, yung doodle. Nakakatulong din siya sa akin para mawala yung stress o minsan ah, kahit ano pa yung na-form na diba, ng mga art sa doodle ganyan.
Mhm. Nice. Mhm. Mm. Mm. Oo. Oo. Oo, nice kasi ano marami kang paraan 'no? Para ah, ma ah, mabawasan ang takot o stress na na-experience mo, hindi na siguro araw-araw, paminsan-minsan 'di ba? Ano bang usually, hmm, hindi naman everyday tayo stress or takot araw-araw 'diba? So, ano naman ang usually na ang mga dahilan na natakot or pagpalagay natin stress na naranasan mo araw-araw, anong mga dahilan?
Oo, hindi naman yun everyday. Opo. Ako po kasi 'di ba? Naka katulad ng sayo nagtatrabaho din ako sa bahay, ganyan. Siguro yung stress talaga 'no? Sa ganitong nga trabaho yung sa natrabaho ka sa bahay, writer po din din po kasi ako ganyan. Siguro yung alam mo yun yung parang yung job security? Kasi alam mo nag-free freelance ka lang, 'di ba? 'Pag ganon alam mo na hindi siya pang matagalan, kailangan mo talagang hmm, alam mo yun? Palaging nag-apply na mga bagong oportunidad. Oo iba siya, kasi 'pag nasa opisina ka alam mo na parang yung mga katulad ng mga kaibigan ko nag or classmates sa nasa opisina pa secured sila 'no? Na alam nila oo mag ang ah siguro ang issue lang do'n kasi gusto nilang yun lang yung magka-climb ng corporate ladder pero other than that alam mo mas secure yun. Pero yung sa dito lang siguro mas maganda kasi nasa bahay ka yun yun lang yung gusto ko dito. Ah
Mm. Mm. Mm. Totoo. Mm. Totoo yan, sang-ayon ako diyan. Mm. Mm. Yes, totoo yan. Sang-ayon ako sa na mungkahi mo. Kasi ah lalo na 'pag nakapasok ka sa trabahong walang kasiguraduhan, 'di ba? Ah naranasan ko rin yan tapos napakahirap din mag-apply 'di ba? Na stress na stress din ako tapos may takot din akong nararamdaman. Kasi siyempre may mga paparating kang bills na kailangang bayaran, may renta, siyempre tapos ito ka pa hindi ka pa nakakahanap ng trabaho, stress ka. Hmm. So totoo totoo yan, so sa palagay ko ah yan ang mga mga dahilan kung bakit tayo nakakaramdam ng mga talagang grabeng takot or stress, 'di ba?
Oo. 'Di ba? Oo. Sa bills talaga, dyan talaga tayo na-i-stress 'no? Oo, <clicks tongue> 'di ba? Totoo po yan kasi 'di ba? 'Pag may hindi katulad noon yung mga bata pa tayo wala pa tayong iniisip na mga bayarin 'no? Oo ngayon may mga bills tayo, kahit may kita ka o wala may bills pa rin. So yan, kailangan mo talagang kumayod.
Mm, yes sa totoo yun. Totoo. Totoo. So dahil napag-uusapan natin 'to, anong mga ginagawa mo para mapawi o mabawasan ang stress sa mga ganitong sitwasyon kapag nararamdaman mo ito?
Ang kadalasan po siguro mahilig din po akong maglalakad-lakad lang po sa paligid, ganiyan. Tapos 'yon, napapahangin. Hmm, nag pwede kasi siya kasi 'di ba 'pag napapahangin ka, 'yong maganda 'yong simoy tapos nakapag-isip-isip ka kung ano ba 'yong dapat gawin. Kailangan lang natin mag-slow down kapag medyo, alam mo 'yon, 'yong parang marami ka nang iniisip sa bu
Mm. Mm. Mm. Totoo. Mm. Ako naman, um, ang mga nagagawa kong paraan, ah, para mapapa ah, mapawi, eh, talagang nag-a-apply ako nag-a-apply. <chuckles> Na napa oo, mm, an ng trabaho. So parang mas gusto ko marami akong trabaho, mas marami akong pagkakakitaan hangga't kaya kong pagsabayin, eh, pinagsasabay ko. Kasi parang ka katulad nga ng sinabi mo kanina, walang kasiguraduhan ang isang trabaho. So kung saka kung sakaling matanggal mm, so kung sakaling ma medyo matanggal ka na dito sa isa, mayro'n kang fallback lagi pa dito sa isa. Kumbaga parang parang gusto ko gano'n. So 2 'yong trabaho, 3 hangga't kaya ko pinagsasasabay ko. So para <chuckles> hangga't kaya rin naman ng katawan ko, 'di ba?
Hmm, ano naman po sa'yo? Talaga? Opo. Walang job security 'pag freelance, 'di ba? Oo. 'Yon talaga 'yong gusto ko 'yong at least 2, 'di ba? Kasi mas secured ka sa kasi alam mo na kahit kung mawala man 'yong isa, mayro'n pang isang sasalo sa'yo. Oh
Mm. Hmm. Totoo 'yan, 'no. May mga pagkakataon ba na, ah, naging mahirap i-handle ang takot mo, ah, or stress mo?
Opo, mayro'n mayro'n naman pong gano'ng pagkakataon. 'Di ba hindi naman 'yon mawawala, lalo na 'pag masyado ka ng maraming iniisip, 'yan. Alam mo 'yon, 'pag minsan kasi 'pag masyado kang independent, 'no, hindi ka talaga mam m lumalapit sa mga tao. Pero dumarating din sa point na, alam mo 'yon, kailangan mo talaga ng support system, 'di ba?
Hmm Mm. Yes. Totoo 'yan. Naniniwala ako diyan sa support system kasi, ah, napaka importante rin na humingi ng tulong kung hindi mo na kaya, kung hindi mo na kaya. Kasi, 'di ba, ah, sa mga ibang bansa, ah, hi dito sa atin napakababa na ang napakababa ng rate ng suicide. Pero compare sa ibang bansa, katulad ng yes, Korea, South Korea. Napakataas ng rate ng suicide nila kasi makaramdam lang sila na may hinaharap silang takot o sobrang stress, eh, talagang parang napakadali lang silang humanap ng paraan para kitilin ang kanilang buhay.
Oo. Oo. Mataas ba do'n? Oo. Talaga? Oo. 'Yong parang wala ng pag-asa. 'Yon, 'di ba? 'Yon na-e-experience nila.
Yes, oo. Tigan mo, oh. 'Pag nakikita mo sa news, napakabata pa no'ng artista. Patay na 28 pa lang, 32 pa lang, ah, ano na. Pas twenty
Oo. Tapos mga successful sila, 'di ba, sa mga karera.
Oo. Eh, tayo naman napaka ano natin, 'no, mga Pilipino, ba. Bumaha na, lumindol na nagawa pang magtawanan. Naggagawa ano pa
Ye oo, tapos may ki kita mo 'yon 'yong mga memes or reels sa Facebook, 'di ba, 'pag gano'n. 'Yong mga Pinoy nagagawa pang gumawa ng mga katatawanan, parang positibo kasi 'yong mga vibes.
Mm. Posititi positibo lang talaga 'yong outlook sa buhay. Kumbaga parang, ah, parang parte parte na 'to ng ano. Nito nga lately nga lang binaha mm, binaha kami dito sa lugar namin. Very first time in my 9 years dito sa lugar, oo, bumaha. So parang hindi ako sanay na binaha ako. So parang iyak ako, ah, ano ako, nilalabas ko sa social media ano ko, ganiyan, ganiyan. Tapos maraming nagsabi na ingat, take care, ganiyan, ganiyan. Pero naisip ko masyado akong nagdadrama, eh, hindi lang din naman ako ang un pinakaunang taong binaha sa Pilipinas. So parang binura ko na lang 'yong post ko. Nag-drama pa ako, parang gano'n. Eh, isipin mo, parang mm.
'Yong 'pagka-Pilipino, 'no? Oo, tapos? Talaga? Tapos anong nangyari? Oo. Tapos po? Oo. Ah, so makikita mo, 'di ba na 'yong mga Pinoy, alam mo 'yon, na tapos 'yong parang ngumingiti pa rin, 'no, kahit may mga nasala ah, nasalanta na sa mga bagyo, 'yong bulkan.
Yes. Mm. Kasi parang parang 'pag iniisip ko parang, "Oh, may problema akong ganito. Eh, mis may ibang tao pang mas grabe ang pinagdaanan sa mga pagbaha." Hmm.
Tapos, ah, nakita mo ba 'yon? 'Yong parang parang ano 'yon, 'yong pumutok 'yong bulkan. Tapos may mga nagdala ng relief goods, and 'yong tapos 'yong mga damit, 'no, na tapos 'yong iba nag nag-fashion show sila do'n. Tapos natuwa nga 'yong mga ibang nasalanta. 'Di ba grabe 'yong mga Pilipino, oh, 'di ba, positibo.
Mm. Yes. Oo. Kasi napaka napaka mm, napaka nakakataba rin ng puso kasi mar maram 'pag 'pag may mga ganiyang pinagdadaanan ang mga tao, takot, ah, katulad sa mga natural, ano, 'di ba, disaster, handang tumulong ang napakaraming tao. Mm, ah, maglala ng pera kung hindi man, mga goods, ah, damit or, ah, 'tsaka tama ka, napanood ko 'yan, na nag fashion show 'yong na <chuckles> oo, iilan. Kasi ba naman, ah, may mga <chuckles> nagpadala ng mga gown. U parang mayro'n pang wedding gown. Parang parang naman hindi naman siguro ako magpadala ng gano'n sa mga nasalanta. Kumbaga tawang tawa rin ako.
Opo. Oh 'Yong bayanihan spirit, 'di ba? Oo. Good vibes, 'no? Oo, tapos sinuot nila, 'no? Oo. Pero nagawan pa rin nila ng paraan, 'di ba, para maging light 'yong vibes, 'yong tapos 'yong mga tao do'n 'yong na mga nasalanta, eh, tumawa nalang din, 'no?
Yes. Totoo yan, totoo yan. Napaka ah, napakaganda ring panoorin ng mga tao. Kasi parang matututo ka rin 'di ba? Maging matatag. Kasi 'pag dumating din yung sitwasyon na gano'n sa'yo at least alam mo kung paano i-handle.
At siyempre dahil may na mga nakikita tayong 'di ba, yung mga kaibigan natin na marami din silang pinagdadaanan, tapos nagawa pa nilang tumawa, siguro nagiging inspirasyon din natin sila ano?
Totoo yan, totoo yan na ang mga kaibigan natin at tsaka, ah, sa'kin ha mapapayo ko lang talaga 'wag tayong mahihiyang humingi ng tulong, kung di na talaga natin kailangan. Kasi sa tingin ko ang mga kaibigan o mga kapamilya natin ang isa sa
Oo. Opo. Yung kahit gaano ka independent 'no? Dapat marunong ka ring, oo, mag-reach out 'pag 'di mo na kaya.
yes, kasi sila mismo yung mas nakakakilala sa'tin at tsaka mas makakaunawa sa'tin 'di ba? Ah, siguro napakarami rin nilang paraan para ideya para matulungan tayo.
Opo. Oo, baka na-experience din nila yung na-experience mo 'di ba? May mga ideya din sila nung parang pa'no yun i-handle. At kung hindi mo pa kayang mag-reach out sa pamilya mo, pwede naman sa kaibigan.
Yes. Yes. Oo, ah, tama ka dun. Baka napagdaanan nila kaya parang napakadali nalang nila magbigay ng solusyon sa problema mo.
Oo. Siyempre. May mga sig siguro kahit isang kaibigan lang na mapagkakatiwalaan, pwede na yun.
Mm, totoo yan, eh, ikaw pa ano pa bang mga ano pa bang mga experience mo, yung may mga ganito ka ba, na lumapit ka sa kaibigan o sa kapamilya mo?
Oo, meron naman. Lalo na alam mo yun, yung bagong graduate ka tapos yung sa karera, nakaka-stress yun diba? Yung pano ka magla-land ng first job mo. Oo, tapos ngayon, yung maganda talaga yung may suporta ka, yung galing sa pamilya, kaibigan. Lalo't hindi yung phase naman kasi, hindi naman kayo magkatulad ng na 'di ba sabihin natin yung iba na hired agad. Yung iba, hindi pa ba ilang months pa, meron nga iba isang taon bago pa 'di ba, nagkaroon ng trabaho. At oo, kaya para sa akin yung mga ganun kailangan mo lang talagang mag-reach out sa mga taong yun at sa bilang pamilya 'no suportahan talaga iyon yung mga gano'n, kasi hindi naman madali hindi ba?
Yes. Mhm. Totoo. Mm. Mm. Totoo. Yes, naniniwala talaga ako diyan kasi, ah, parang wala ng ibang pwede pang bukal na makakatulong sa atin kung hindi sila rin, 'diba? Oo ako naman mga pinagdaanan ko, um, hindi talaga ako nag nagdalawang isip na mag-open sa mga kaibigan. Talagang china-chat china-chat ko sila. Sabi ko sa kanila, "ano bang gagawin ko?" Ganito ganito tapos sila, "halika dito, punta ka dito sa bahay namin, dito ka muna magpalipas ng ano. Oo, dito ka muna" So, nung mang nandun ako, nakakapag-relax ako napa ah, nawawala sa isip ko yung problema or stress 'di ba? Tapos Mhm, tapos nai na pag-iisipan ko na rin yung mga plano plano, anong pwede kong maging solusyon 'di ba? Ah, so parang para sakin, wag nating itatago kahit kanino. 'Wag natin sarilihin, kasi parang kung hindi na natin kaya siyempre yung mga mga kokonti lang, hindi mo na kailangan i-share pero yung mga malalaki na parang, i Oo mabigat ka na, humingi ka na ng
Oo. Talaga. Oo. Ay, oo. Maganda yan. Yung bukas yung kanilang isipan na makinig. Oo. Oo. Oo, medyo mabigat 'no?
tulong, di ba?
Oo, at syempre may mga taong makakaintindi sayo at baka hindi mo 'di ba marami ding mga taong nagmamahal sayo, ganyan.
Mm. Mm, meron at meron. Malay mo nga dito may makausap kang makatulong na pala sayo, 'di ba? Ah, hindi mo alam sa simpleng, ah, ah, pag-uusap lang na bilang magkaibigan sa telepono o pag-uusap sa 'pag, ah, coffee 'di ba? Hindi naman hindi naman kailangan minsan siguro i-post mo yung nararamdaman mo or stress mo, kumbaga o chat ka sa kaibigan mo, "Oh, tara kape tayo." Oh 'di ba, pasyal-pasyal. Kwentuhan kahit na hindi niyo pag-usapan yung ano, basta ilabas na yung sarili mo, baka kailangan mo lang huminga. Yes.
Oo, tama. Ayan. Oo, tapos doon kayo magkwentuhan 'no? Oo. Gumagaan din yung feeling mo 'di ba? Kahit hindi mo siya i-share talaga yun, at least, ah, 'di ba puma nakapaglakad ka ganyan sa labas, nag-enjoy ka pa sa moment, 'di ba?
Mm. Totoo, totoo 'yan, agree ako d'yan at tsaka, ah, maganda dapat napag-uusapan natin tapos nashe-share din natin yung mga ganitong bagay sa ibang tao. Baka ma tayo, 'wag din tayong magdalawang-isip baka makatulong din tayo sa mga ibang taong nangangailangan, 'di ba?
Oo. Oh, minsan nga 'di ba 'pag pupunta tayo sa mall, may mga yung mga nagiging kaibigan natin lang 'di ba yung namimili tayo tapos nagshe-share sila ganyan. Kahit maliit na bagay 'no na, nakakapagpagaan 'no? Ng feeling ng iba.
Mm. Totoo. May friend ako nagpo-post ng something negative, problema sa Facebook, pi-pm ko yun, kakamustahin ko, "Kamusta ka dyan?" Ganyan, ganyan, baka mamaya, ah, kailangan lang pala niya ng kausap 'di ba hindi natin alam, ah, may mga taong hindi naman lahat eh kayang
Oo. Ay wow, oo, maganda 'yan. Oo.
magkaroon ng kausap o kaibigan 'di ba? Pero salamat sa mga hmm.
Kailangan lang niya ng oo, makin makikinig. Ayan maraming salamat sa mga ibinahagi mo sakin.
Totoo 'yan. Salamat talaga, ha, kasi alam mo talagang napakaimportante magkaroon ng kaibigan at kapamilya, pwede nating ibahagi problema natin.
Oo. Oo, hanggang sa susunod po ulit, paalam.
Paalam din sayo.